No, più che altro perché ehm, diciamo, ehm, chiaramente, l'os l'osservazione, no, ehm, ti porta a cogliere dei degli aspetti particolari, ehm, di di una persona e poi come mi dicevi prima, magari ti immagini come sta com'è la sua vita, se è arrabbiato, come può essere la sua casa, però poi e effettivamente se ci fosse l'occasione direttamente di parlarci, di farti raccontare la sua esperienza, in qualche modo, quella cosa lì potrebbe dare, come dire, conferma all'idea che ti sei fatto soltanto guardandolo e oppure no.
Sì, sì. Ehm Mhmm, non lo so, sai? Non lo so. No, perché perché in quel momento io sto creando una storia che è mia e quindi quella storia di quella persona, in realtà, in quel momento, no non è determinante, ehm, lui è semplicemente lo
Non non Però ti può dare uno spunto.
Ma, sai, no perché, mhmm, potrebbe, tante volte le persone mi hanno dato degli spunti inconsapevoli, ma non li vado a cercare, cioè, perché è è bene che quella cosa nasca da me, perché sennò mi sento che c'è un'intrusione un po' dell'altro, no? Ehm, io lavoro molto molto da sola su questo su questo fronte, quindi per me è fondamentale. Posso lavorare in gruppo, è successo che scrivessi delle cose insieme a un'altra persona, però questa persona è mia sorella quindi, uhm, ci conoscia però no, ho lavorato anche con altre persone, abbiamo scritto dei soggetti, delle sceneggiature, ma, ehm, c'era comunque un certo mhmm, una certa comunione di di visio sì, esatto. E poi ci sono i sogni, ci sono i sogni che è capitato spesso che un sogno mi ispirasse, mi facesse scrivere di un personaggio particolare, di un mondo particolare. Diciamo che si acchiappa un po' tutto quando quando ti serve. Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
E? Mh. Sì, sì. No, chiaramente, chiarame cioè, Sì, sì. Di intenti, sì. Ehm, non Beh, chiaramente. <chuckles> Quello quello quello sicurame si acchiappa un po' tutto. Ehm, e petto rispetto alla cosa che mi dicevi prima sul discorso di di trattare le cose con verità e di ricercare un po' parte di quei personaggi che magari ti n che incontri e che ehm, sui quali, mhmm, poni la tua attenzione, ricercare qual qualche aspetto magari di quella che può essere la loro personalità dentro di te. È anche un modo, come dire, mhmm, non solo di raccontare il personaggio e di immaginare il personaggio come lo vuoi raccontare, ma, in qualche modo, metterci qualcosa di tuo. Rispetti anche il dei dei sentimenti che magari sono un pochettino repressi o o che vuoi semplicemente mostrare.
Mh-mh, mh. Mh-mh. Certo, certo. Sì, sì, assolutamente.